อืม ใช่ ดังนั้นเนี่ย อันเนี้ย เราก็เลยคิดว่า มัน เป็นสิ่ง ที่สำคัญ เราเลยตัดสินใจเอากลับมาอยู่เมืองไทยก่อน แล้ว พอโตหน่อย ได้ภาษาไทยที่แข็งแรง แล้ว เดี๋ยวค่อย ค่อย เขาเรียกไรนะ เดี๋ยว ค่อยเอา
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ แล้วเขาอยากจะไปเรียนที่ไหนก็ค่อยว่า กันเนาะ ค่ะ อ้อ นี่ก็เป็น เป็นเหมือนกันเลยค่ะ เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะ ที่เรากำลังจะเตรียมตัวกลับไป อยู่เมืองไทยเหมือนกัน พา จะพาลูกเข้าโรงเรียนที่เมืองไทยเหมือนกันน่ะค่ะ เพราะรู้สึกว่า ก็ยังอยากให้เขาได้รู้จักกับเมืองไทย รู้จักกับ วัฒนธรรมไทยเนาะมากขึ้น อะไรเงี้ยค่ะ แล้ว เดี๋ยวโตมาอยากจะเข้าไฮสกูลหรืออยากจะเข้ามหาลัยที่ต่างประเทศ อะไรก็แล้วแต่ ได้เลยค่ะ ก็แล้วแต่เขาจะชอบ จะเลือก อืม
ใช่ ถูกต้อง ถูกต้อง ใช่ อืม อืม อ๋อ อืม ปั๊ด เออ อือ ๆ ก็ค่อยว่ากัน อืม ใช่ ใช่ เออ ดังนั้น เอ่อ คิดเหมือนกันเลยค่ะ นี่แหละเราก็คิดแบบนี้เหมือน กัน อยากให้เขามาซึมซับ วัฒนธรรม เหมือนกันน่ะค่ะ แต่ถาม ว่า คิดว่า ประเพ ประเพณีเนี้ยค่ะ ช่วยสร้างความ สัมพันธ์ คนในครอบครัวชุมชนยังไง? เอ่อ ในมุมของเราก่อน แต่ถามว่า เอ่อ มันทำให้ไร รู้ไหมคะ? ซึ่งอันเนี้ย เรา เราก็เป็นเด็กต่างจังหวัด เราก็ชอบพาคุณยายไปวัด ใช่ไหมคะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ เออ ค่ะ ค่ะ เออ ค่ะ ค่ะ ค่ะ